うーん、なるほど。あ、それってこの、じゃあ、ま、今、残業っていうところで帰りが遅くなってっておっしゃってましたけども、こじゃあ、へ平日と休日の違いってあったりしますか？
はい。 はい。 うん、うん。 はい。 あ、そうですね。ま、休日は、ありがたいことに、週休2日もらえてて、そこはあの
はいはいはい。
なんて言うんですかね、うもちろん仕事がないので、あの、ま、自由には使えるんですよ。で、ただ、寝ためはしてしまうんですよね。<laughs> で、ま、そこでね、あの、ちゃんと早起きして、ま、そこでルーティンを作って、その、ま、平日に来たらいいんですけど、どうしても疲れを持ち越しちゃって、まあ、休日に、こう、寝ためで、夜遅く、おあの、なんだろう、朝遅く起きてしまうっていう状況ですね。
うん。 うん、ふん。 なるほどなるほどなるほど。うんうん。 はい。 うん。うーん、なるほど。

うん、ふんふん。じゃ、なんかそれでゆうと、睡眠の質ってゆうところも、あまり良くないかなってゆう感覚なんですかね？
うん。 あ、そうですね、もしかしたらこの睡眠の質を上げたら、今の睡眠時間では、もっとすっきり目覚められるのかもしれないですね。はい。確かに睡眠の、しあの、質ってのは浅くなってる気がします、社会人になってから。
うんうんうん。 うんうんうん。そうですね。なんかこう、今、聞いててすごく思ったことが、その、さっきゆってたもので、こう、睡眠の質ってゆうところと、こう、朝が強くなればってゆうところとより、その、朝起きるってゆうのをこう、ルーティン化とゆうか、朝起きる時間を、こう、自分の体内時計に入れちゃうってゆうのが、いちばん、こう、早いのかなっていう風に思いましてですね。ではいはい。はい。
うん。 はい。 うん。 はい。 うん。ほお。へえ、なるほど。朝起きる時間を、体内時計、入れるんですね、へえ。 うん。